बिल्कुल ध्यान रखती हूँ मैं इन चीज़ों का और सच बताऊँ तो अ, कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ मैं इन चीज़ों का। जैसे कि अ, बेड की बात हुई और अ, मैं ना कुछ चीज़ें खुद बनवाना पसँद करती हूँ सही बताऊँ तो। अ, ब बाज़ा ये सब बेड हुआ तो वो हमने खुद बनवाया था अ, कारपेंटर से और उसमें ना उसने नीचे वो छोटे-छोटे पहिये भी लगाए हुए हैं। हालाँकि वो उसने खुद लगाया था, तभी से मुझे आइडिया भी आया कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो वो बेड पूरा भरा होता है कहीं न कहीं इतनी सारी चीज़ों से लेकिन फिर भी अगर उसको 2 लोग मिलकर खिसकाएँ ना तो बड़े ही आराम से खिसक जाता है और उसको सफ़ाई करने में इतनी आसानी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, सच में। तो अ, जी बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा ही कारगर लगा तो उसके बाद तो वो विकल्प मैंने कई जगह लिया। जैसे शू रक शू रैक में लिया क्योंकि शू रैक कहीं न कहीं थोड़ा-सा घर के बाहर है मेरे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी साफ-सफ़ाई अच्छे से हो जाती है उस पहिए के द अ, द्वारा। और हैवी पहिए हैं तो मतलब वो दिक्कत भी नहीं करते हैं, मतलब बड़े ही आराम से खिसक जाते हैं। कुछ ऐसी मूवेबल अलमीराज़ होती हैं जैसे बच्चों की ज स्टडी टेबल के साथ हम साइड में रखते हैं बुक शेल्फ़ वगैरह रखते हैं या कोई तो ये चीज़ें ना सफ़ाई करने में बड़ी आसानी होती है। और कहीं भी आप चाहें तो आसानी से उसको जगह भी बदल सकते हैं। अ, कई बार होता है ना कि आप सामान को बदल के अ, वातावरण चेंज करना चाहते हैं घर का। मैं तो बड़ा करती हूँ इन चीज़ों को कि ये सामान उठा के वहाँ रख दिया, ये बेड इधर कर दिया, उधर कर दिया। तो ऐसे में ना बड़ी आसानी होती है कहीं न कहीं। और अ, देखिए थोड़ा बदलाव हो जाने से ना कई बार कमरा आपका नया लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा लग रहा है। है ना, अच्छा महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इन चीज़ों का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ आपने सही कहा। और जो ये मेज़रमेंट वाली बात आपने बताई ना
जी। अच्छा। जी। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी। <laughs> सही बात है। हुँ, जी। जी। हुँ, हुँ।
वो अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि एक मैंने अभी अलमीरा बनाई तो मैंने सोचा कि ये अलमीरा ना मूवेबल होनी चाहिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बाहर भी निकल जाए। तो बिल्कुल मैंने वो गेट माप के उसकी ऊँचाई माप के और पूरी तरीके से उसको कि मतलब जब भी मूव करना हो तो ज़्यादा अ, मतलब अ अ, परेशानी ना हो। और वो जो छोटे-छोटे पहिए हैं वो तो आजकल मैं हर मूवेबल चीज़ में लगवा देती हूँ क्योंकि वो दिखती भी नहीं है। वो जो पहिया है ना वो दिखाई भी नहीं आपको पता है। तो वो बड़ा ही अच्छा विकल्प है कहीं न कहीं।
अच्छा। <laughs> जी। बिल्कुल। देगा। बिल्कुल और उससे द आपका काम भी आसानी से हो जाता है। जैसे रँगाई भी अ, रँगाई वगैरह कोई काम करवाना हो, साफ़-सफ़ाई का कुछ करवाना है या कोई रिपेयरिंग करवानी है तो बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को इधर-उधर मूव भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जी, बिल्कुल। बिल्कुल अ, जैसा आपने बताया कि आप कुछ चीज़ें जो है फर्नीचर हैं वो आप लोकल कारीगर से किसी से बनवाना पसँद करते हैं क्योंकि उसमें अपने हिसाब से आप उसे सारी चीज़ें बता सकते हैं अपने हिसाब की अ, लकड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है वो आप लगवा सकते हैं। आपने इस विषय पर बहुत अच्छी रोचक जानकारियाँ दीं। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोबारा फिर बात होगी।
काम आसानी से हो जाता है कभी,। के। हाँ, अकेली भी कर सकते हैं। किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। जी। बिल्क